अच्छी बात है, अरे वाह! मतलब कि आपका फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, जो फर्स्ट कोशिश रही थी, वो तो बहुत ही अच्छी रही। तो उसके बाद से आपकी रुचि बढ़ती गई?
जी। <chuckles> जी, जी। हाँ, रुचि मेरी अ
मतलब आपका और मन हुआ ऐसे कुछ बनाने के लिए?
हाँ, अपने अ, ज जीवन में अ, क पिछले 20 सालों में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। और आपको <chuckles>
ओह, हो! तगड़ा एक्सपीरियंस है आपका इसमें, <laughs> अच्छी बात है।
जी, जी। तो अ, जो एक नैसर्गिक एक नैसर्गिक और प्राकृतिक ही मुझमें एक अ, द हमेशा से खाना बनाने की रुचि रही थी, क्योंकि अ, देखिए आज के ज़माने में अ, लोग सोचते हैं कि अ, खाना पकाना श और कम से कम भारत में शायद अभी भी पारंपरिक सोच यही है कि खाना पकाना औरतों का काम है, आपने या आपकी माता जी या बहन का काम है। जो कि मैं उसके सख़्त खिलाफ़ हूँ, मुझे लगता है कि दोनों ही अगर परिवार में भाई-बहन या पति-पत्नी है दोनों ही दोनों को ही थोड़ा-सा काम साझा करना चाहिए।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ़ औरतों का काम है। हाँ, हाँ, हाँ। <chuckles> सही है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये तो है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जैसे आपने कहा कि अ, ये चूल्हा-चौके का काम सिर्फ़ औरतों का है, लेकिन आपको मैं बताऊँ, मेरे पापा
जी। जी, जी। जी, जी। अ
बेस्ट कुक थे, उनको भी बहुत रुचि थी। हाँ, माताजी से ज़्यादा, क्योंकि अ, क्या होता है ना, हम औरतें तो रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन जब कोई आदमी बनाता है ना तो उनका एक अलग तरीका रहता है बनाने का देखिए, मसाले तो सारे सेम ही रहते हैं, सिर्फ उसको हम कोई अ, अलग-अलग तरीके से उसे डालते हैं, लेकिन मसाले में तो कोई फ़र्क नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से हम जिस रुचि से बनाते हैं ना, जो दिल से, उसका स्वाद भी इतना अच्छा रहता है और जब वो रुचि अपनी खुद की हो ना और किसी चीज़ में, मतलब किसी और के अलावा खाने की इसमें देखिए खाना तो ये, है पेट है भई उसे तो खुश होना ही है, <laughs> तो इसलिए मेरे पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, बहुत अच्छा। और वो बोलते थे हफ़्ते में "चलो बेटा, आज क्या बनाना है?" तो हम उनको बोलते थे हाँ, हम बोलते थे के, "पापा आज तो हमें अ, आज तो" जब स शुरुआत थी ना, तो हमको भी इतना पता नहीं था, तो हम बोलते थे, "आज हमें पुलाव खाना है।" तो पापा बोलते थे, "इतना ईज़ी।" तो बोला, "हाँ, हाँ चलेगा।" आसान है लेकिन हमको वही खाना है, लेकिन वो बहुत अच्छा बनाते थे। आज भी वो स्वाद अ, हमारे ज़बान पे है के हैं, तो ये जो धारणा है ना ये जो धारणा है ना जो औरतें बनाती है, वो यहाँ पर फिट नहीं हो रही है। <laughs> क्या कहना है आपका? <chuckles> अ, हाँ।
<chuckles> आपकी माताजी से ज़्यादा, ज़्यादा अच्छा बनाते थे। अच्छा। जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। रुचि से, जी, जी। दिल से। <chuckles> जी, जी। जी। हाँ। <chuckles> जी, जी। सच। जी, जी। अच्छा। अच्छा। <chuckles> जी। हाँ। <chuckles> अच्छा। जी, जी। तो जी, जी। उन ने जी। तो कहीं न कहीं जी, जी। <chuckles> जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सत्य कहा आपने, बिल्कुल सत्य कहा। और अ, ज गुदगुदाता हुआ बहुत ही अनुभव रहा है आपने जो अभी साझा किया। तो अ, आपसे ना जानकर खुशी हुई कि अ, सिर्फ़ मैं अकेला ब मर्द नहीं हूँ जो खाना पकाता है। आपकी खुद आपके पिताजी भी हुआ कर अ, थे या हैं अभी। तो अ, जी।
हाँ। <chuckles> हुँ। <laughs> हाँ। पिताजी के पिताजी के साथ-साथ मेरा भाई भी।

ओहो! बहुत ही ये तो
मतलब उनको मतलब बहुत ही उनको लग गया कि अरे! अ, आज मैंने ऐसा खाया जो हर वक़्त में चाहती थी, आजकल तो सब मिक्सर में बनाते हैं और कुकर में बनाते हैं, लेकिन जब उनको वो तरीके से मैंने दिया तो बहुत खुश और इतना खुश और सबको घर में बता रहे कि, "देखो, देखो, देखो आज मैंने मेरी मनपसंद चीज़ खाई है, मुझे तो मेरा तो मन तृप्त हो गया, ऐसा हो गया है।" <chuckles> हाँ।
जी, जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। जी। <chuckles> जी, जी। जी, तो ये तो बहुत ही आपने मज़ेदार और बहुत ही प्यारा एक अनुभव साझा किया है, बहुत खुशी हुई सुनकर ये कि आपकी शादी अ, जो शायद आपसे 30 या 40 साल कम से कम बड़ी होंगी, उनकी आँखों में आँसू आ गया वो खाना देख कर, तो एक बहुत ही एक प्यार भरा जी, मेरे अ, जैसे मैंने बताया कि मेरी माताजी के लिए मैंने पहली बार खाना बनाया था तो बेहद खुशी थी, उनके आँखों में आँसू नहीं लेकिन एक मन में एक आशीर्वाद मैंने देखा कि उनको लगा कि मेरा बेटा सब कुछ सँभाल सकता है आगे चलकर, तो शायद कहीं न कहीं वो फलीभूत हो रही है, वो चीज़ जैसे आज मैं अपने घर को अच्छे से सँभाल सकता हूँ। जी। तो यही
हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो है। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। आपका कुछ है ऐसे? हाँ, हाँ। एक ख़ुशी हाँ। यही। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये तो है। अभी क्या है ना हाँ, बड़ों के जो आशीर्वाद देते हैं ना वो अ, मतलब ज़रूरी नहीं कि लफ़्ज़ों से कहा जाए, मन से भी होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ।
जी। जी, जी। हमसे भी होता है, तो यहीं पे विराम दूँगा और मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और बात करके अ, चाहूँगा कि कभी हम लोग जी, कभी हम लोग बैठें और शायद आप आप मेरे मेरे को कुछ खिलाएँ या मैं आपको शायद कुछ खिलाऊँ। <chuckles> जी।
हाँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई अ, हाँ, हाँ। ज़रूर, ज़रूर। या या। ज़रूर, ज़रूर। ऐसा मौका भी आएगा।
जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
चलिए हाँ, बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत-बहुत धन्यवाद।